E eu até programei nele um negócio que é da hora de dormir. Então, todo dia durante a noite, às 22h, eh, a minha tela escurece e meio que as notificações elas não não vêm, né, assim, só se eu abro o telefone.
Aham, sei. Entendi. Justo. Isso é bom, isso é bom. E te ajuda?
Assim, teoricamente, eu acho que era pra funcionar bem mais, sabe. <laughs>
E por que que você acha que não tá funcionando como deveria?
Porque acaba que eu não respeito isso, porque às 22h pra eu ir dormir é muito inviável, não tem nenhum dia que eu consiga fazer isso. Então eu acabo desbloqueando o telefone e aí eu vejo as notificações. E aí eu começo a responder as pessoas, depois eu entro no Instagram, e aí quando eu vejo eu já perdi muito tempo fazendo isso.
Entendi. Entendi. Então você se distrai, eh, dessa forma. E por que que então, de repente, você não coloca umas expectativas que sejam mais realistas? Né, se dez horas é muito cedo, coloca 22h30, 23h, sabe. Mas antes dele desligar pra noite, eh, v como você falou, você não precisa tá com as notificações todas ligadas, né, elas estão desligadas. E você pode, eh, selecionar um horário de telefone, sabe, se você fala: "Ok, então de 21h às 21h30 eu vou checar Instagram, vou responder todo mundo que tem que responder, vou fazer as coisas que tenho que fazer no telefone, porque daí eu já posso colocar o telefone pra carregar já para o dia seguinte". Então apesar dele não ir desligar até às 23h.
Uhum. Hum. É verdade. Uhum. Olha, é verdade, né, meio que acabar tudo antes, né, e aí justamente não ter essa obrigação de responder mensagem, de ver rede social depois da hora de dormir, digamos.
Justamente. É, porque